Beh, quello l'ho scoperto, sempre penso durante il periodo della pandemia, quando, sai, uno c'ha tanto tempo, quindi durante le mie ricerche, webinar, meetings, e insomma, cioè informativi, ehm, però poi, sai sai cosa: come ti seguono nei vari social, quando cominci a fare una uhm, una ricerca, poi comincia a venirti fuori un video dietro l'altro, e ti rendi conto, ehm, che è una cosa che in questo momento, almeno qui da dove viv dalle pi delle mie parti, sta prendendo proprio piede. Ehm, e fa be
Quindi conosci altre persone che fanno uso di la di grasso di mucca?
Oh, tantissime, tantissime, tantissime persone, sì. È un po' grasso, per cui magari, se tu hai già la pelle grassa, ehm, può darti fastidio. Ehm, io infatti molte volte faccio la differenza che d'estate, ehm, utilizzo una crema più leggera, invece d'inverno, quando la pelle tende a essere più secca, ehm, utilizzo questo tipo di mhmm, di di approccio.
Mh-mh.